Aber wenn sie dann damit nicht klarkommen und merken aus irgendeinem Grund, das Vokabular von diesem Thema oder, ähm, die Rhetorik der anderen Person ist einfach dermaßen gut, ich komme dagegen nicht an weil sollte es 'ne Diskussion sein zum Beispiel, dass sie dann das Gefühl haben
Mhm. Mhm. Mhm.
„Ich spreche ja diese Sprache kaum, ich, äh wie soll ich mich denn hier behaupten?“, so blöd gesagt.
Mhm, ja. Ja, klar. Das kann natürlich, äh, sehr einschüchternd sein, wenn man da, äh, das das Gefühl hat, ja. Ähm, ich ich weiß nicht, wie's wie's dir damit geht, aber ich habe das dann auch manchmal so, dass, wenn ich merke, 'ner anderen Person ist das sehr unangenehm grade, dass das bei mir selber auch so 'n Unangenehmsein hervorruft, weil ich dann irgendwie so denke: „Och, das tut mir jetzt irgendwie so leid, dass das dass man das so offensichtlich sieht, dass die Person gerade damit so am Kämpfen ist.“ Also egal, ob das jetzt dann ist, weil irgendwie mit der Sprache irgendwie da grundsätzlich 'ne Barriere ist, oder wegen 'nem inhaltlichen Imposter-Syndrom. Ähm, ja, ne, äh
Das kann unglaublich einschüchternd sein, ja. Ach was, okay. Das ist ja interessant, dass, ähm, ja, dass quasi die Spi die Spiegelneurone, äh, rüberkommen. Ne, also ich meine, es macht schon Sinn, klar. Es ist jetzt nicht, ähm, total abwegig, aber ja, so genau habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Das ist interessant.
Kennst du das auch? Aber anscheinend nicht. <chuckles> Ja, das kennst du nicht, okay. Ja. Ja, vielleicht ist das dann so 'n Helfersyndrom, was dabei rauskommt, wo man dann irgendwie so gerne unter die Arme greifen möchte, aber also genau, das wäre jetzt halt so meine nächste Frage, ob du dann da irgendwie also du bist jetzt natürlich wahrscheinlich kein kein Psychologe, aber ob es da deiner Meinung nach irgendwie gute Tipps gibt, die man relativ einfach anwenden kann, um da so 'n bisschen gegen anzukämpfen.
Genau. <chuckles>